Özellikle, tabii ki de, son zamanda bu dikkatimi çekti ancak, eee, uzun zamandır da, ııı, muzdarip olduğumu fark ettim bu konuyla alakalı. Aslında çocukluğumdan beridir de diyebilirim, yani, eee, sürekli böyle ekran başında ve bilgisayar başında, eee, kalmak. Eee, bazen de gerçekten şükrediyorum. Çünkü, böyle, eee, gözümde ciddi bir rahatsızlık olmaması bu kadar bakmanın ardından. Eee, çünkü sadece, hani, telefon veya bilgisayara değil aynı zamanda kolumdaki saat bile akıllı olduğu için orada bile maruz olma durumum, eee, pek tabii ki oluyor. Ya, bu arada evden çalışıyorum. Evden çalıştığım için, eee, şirketin vermiş olduğu dizüstü bilgisayarın yanında bir de kendi bilgisayarım yine aynı şekilde açık. Eee, burada ekranlara maruz zaten gün içerisinde ister istemez kalıyorum belli bir saat. Ya, akabinde de telefonu kullanıyorum ve, eee, akıllı saatim var. İşte, örnek veriyorum, gün içerisinde, eee, televizyon açık oluyor veya, eee, baktığımda, işte, tabletimde de, mesela, durum değerlendirmesi yapıyorum. Bazen oyunlarıma girip kaç seviyedeyim ve, işte, eee, mesela, belediye binası seviye atlamış falan onları takip ediyorum. Ya, gerçekten, ııı, bunun beni yorduğunu hissettim. Yani, eee, dediğim gibi çok şükür gözlerimde bir problem yok ama a bir yerden sonra mental olarak da o herhâlde radyasyonun verdiği ve ekranda aslında geçirilen, eee, boş zamanı çok daha farklı değerlendirebileceğimi öngördüğüm için, eee, bunun hakkında biraz daha, böyle, bir değişim ihtiyacını, eee, is iş ister istemez içsel anlamda benimsedim. Eee, ne yapacağımla alakalı sadece, eee, ciddi anlamda düşüncelerim var. Güzel tavsiyelerle sanırım yönlendirebileceğimi de düşünüyorum. Nasıl yardımcı olabilirsin bana?
Tabii. Anladım. Evet. Tabii. Anladım. Doğru. Hı hı. Eee, ya tabii, öncelikle, eee, bunu benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Eee, genel olarak, eee, evden çalışma gibi durumlarda ve ev ev ço ev vaktinizin çoğunu evde geçirme gibi durumlarda bu tarz problemler maalesef yaşanabiliyor. Eee, yani, özellikle boş zamanı ekranlarla geçirmek, eee, aslında çok yaygın bir durum ve bunu değiştirmek istemen de, eee, gerçekten oldukça değerli bir farkındalık. Eee, ekranlar, e, hem eğlenceli hem de dikkat dağıtıcı olduğu için, eee, böyle, boş, eee, vakti, yani, akıp giden zaman hâline getirebiliyor maalesef. Eee, ya öncelikle sana birkaç soru sormak istiyorum aslında daha iyi anlayabilmek için. Eee, yani, ekran kullanımını azaltmak mı daha çok istiyorsun? Yoksa, böyle, biraz daha dan dengeli bir hâle getirmek mi istiyorsun? Aslında bunu merak ediyorum. Yani, mesela, eee, ya da tamamen ekranı bırakmak istemiyorsan, işte, hangi saatlerde ekran kullanmak sana, eee, daha iyi gelir ya da seni, eee, daha çok yoruyor gibisinden. Eee, bunu merak ediyorum aslında.
Rica ederim. Elbette. Değil mi? Tabii. Hı hı. Hı hı. Yani, eee, gerçekten gün içerisinde çok maruz kalıyorum. Ya, burada aslında, örnek veriyorum, eee, kullanmış olduğum monitörde biraz daha göz yormamaya yönelik, işte, eee, renklendirmelerin değiştirilmesi gibi mesela önlem aldığım durumlar var ama, eee, e, 8 saat çalışıyorum. E, günün örnek veriyorum 8 saat uyuyorum. E, kalan 8 saatin belki de, eee, 5-6 saati gene aynı şekilde, yani, ekrana maruz kaldığım bir durum. Hani, benim endişem biraz sağlıksal yönden tabii ki. Hani, Allah korusun, bir sıkıntı çıkmasını istemem ama yani biraz daha, böyle, azaltmak daha iyi. Hani, verimli hâle getirebilir miyim? Evet, verimli hâle de getirebilirim. İşte, çeşitli araştırmalar yapabilirim, işte, çizimler vs. ama yine maruz kaldığım bir durum olacak. Yani, şöyle de bir şey var, mesela onu yaparım, onun dışında bir şey yapmam, mesela. Verimli olarak kullanırım ama verimsiz kullanmayı önlerim şeklinde de olabilir. Yani önemli olan o, ııı, ekran süresini biraz daha kısıtlamaya yönelik, eee, talebim var gibi gözüküyor. Şu an düşüncem o yönde.
Tabii. Anlıyorum. Doğru. Evet. Evet, tabii, anlıyorum. Eee, tabii, soruma cevap verdiğin için teşekkür ederim. Gerçekten, eee, bu sana vereceğim tavsiyelerde yararlı olacaktır. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Evde, eee, yalnız mı yaşıyorsun yoksa, eee, biriyle mi yaşıyorsun gibi bir soru sormak istiyorum. Çünkü bazen, eee, evde yaşadığımız bir kişi de, eee, bu zamanımızı etkileyebiliyor eğer ki varsa. Eee, yani, çünkü sosyal etkileşim, eee, fırsatları yaratmak aslında, eee, ekranlara böyle biraz daha uzaklaşmamızı veya bu, ııı, zamanımızı biraz daha böyle dengeli harcamamıza sebep olabiliyor. Eee, bunu sormak istedim sana.
Rica ederim. Tabii. Değil mi? Evet, bu arada evde, eee, yalnız yaşıyorum. Iıı, daha öncesinde tabii, ev arkadaşlarım falan olmuştu ama son dönemlerde yalnız yaşıyorum. Bazen, eee, kız arkadaşımın geldiği durumlar oluyor. İşte, eee, haftada böyle birkaç gün birlikte vakit geçirdiğimiz durumlar da olmuyor değil.
Anladım, evet. Tabii, eee, yalnız yaşamak da, eee, anladığım kadarıyla büyük bir etken, eee, bu ekran üzerinde geçirdiğin, eee, vakit için. Peki, bir soru daha sormak istiyorum sana. Ekransız vakitte yapmak istediğin ama, eee, bir türlü başlayamadığın bu tarz hobilerin ya da d kafanda olan şeyler var mı? Yani mesela okumak istediğin kitaplar olabilir, öğrenmek istediğin beceriler olabilir, eee, ya da yapmak istediğin, eee, spor vs. gibi, hani, bu tarz ekransız vakitte, "Evet ya, şunu yaparım." dediğin, eee, bazı şeyler var mı?
Evet. Tabii. Hımm. Ya, biraz da aslında, eee, sadece evde de değil, aynı zamanda belki de dışarıda yapabileceğim çeşitli sosyal aktiviteler üzerinde, ya, farklı bir örnek olabilir açıkçası. Bazen bunu anlatmakta çekiniyorum ama, ya, mesela çocukken, mesela, halk oyunları falan, böyle, eee, ilkokul dönemlerinde, işte, eee, böyle, çeşitli etkinlikler düzenlendiğinde mesela bunlara falan katılıyordum. Bunlar çok hoşuma gidiyordu. Bu, ııı, dürtülerin tekrardan oluştuğunu hissettim. Eee, benim burada takip ettiğim bir spor, ııı, dalı var. İşte, karma dövüş sanatları üzerine, böyle, eee, aslında son zamanlarda çok ciddi popülaritesinin arttığı ve buradaki bazı, işte, eee, dövüşçülerin, eee, özellikle Rusya'nın, eee, burada
Hı hı. Tabii ki.
Eee, belli bir bölgesinde yaşayan, Dağıstan bölgesinde yaşayan güreşçilerin, böyle, hayatlarını, eee, takip ederken onların, böyle, çeşitli halk oyunları hoşuma gitti. Yani, eee, bunu bu şekilde aslında ben de oynasam, eee, ve bunun kurslarına gitsem dediğim olmuştu. Eee, ama burada harekete geçemedim ve o videoları falan izlerken hâlâ imreniyorum. Hani, o küçüklükteki çocuk çocukluğumdaki Kafkas oyunları falan aklıma geliyor. Böyle çeşit, işte, eee, mesela, bölgesel, işte, Efe oyunları falan böyle gelmiyor değil, yani. Aslında öyle bir şey yapsam mı diye bir düşüncem var ama hep düşüncede kaldı diyebilirim.
Anlıyorum. Evet. Evet, tabii, anlıyorum ama, tabii, gene de, eee, bu şekilde düşüncelerin olması aslında güzel bir şey. Bu, eee, biraz daha bu alana yönelmeni, eee, destekleyecek bazı, ııı, güzel planlar, ııı, yapılabilir diye düşünüyorum. Ya, özellikle sana verebileceğim ilk tavsiye, eee, böyle sosyal yaşantını ve, eee, eğlenceyi karıştırman şeklinde olacaktır. Eee, biraz daha kendine, emm <tsk> iş dışında, yani, o bilgisayar masan dışında biraz daha, ııı, zaman ayırmanı ve, eee, biraz daha, böyle, sosyallik üzerine gitmeni tavsiye edebilirim. Eee, mesela, eee, bir partnerin olduğundan bahsettin, arada bir geldiğinden. Belki de, eee, haftada 1 ya da 2 kez ekransız akşam belirleyerek masa oyunları oynamayı, ııı, düşünebilirsiniz. Eee, ya da, eee, yemeklerden önce veya yemeklerden sonra, eee, 15 dakikalık yürüyüşler yapabilirsiniz ya da 40 dakika da olabilir. Bu tabii ki sizin tercihinize bağlı. Eee, yani, birlikte, işte, yemek yaparken, eee, daha böyle, iii, yapabileceğiniz değişik yemek tarzları düşünerek biraz daha, eee, bu şekilde vakit geçirebilirsiniz diye düşünüyorum. Ne dersin? Sence bunlar, eee, uygun olur mu?
Değil mi? Hı hı. Değil mi? Doğru. A! Evet. Değil mi? Ya, aslında, ııı, masa oyunları ve, hani, birlikte etkinlik olarak, ııı, yapabileceğimiz, böyle, yemek tarzında, ııı, aktiviteler hiç aklıma gelmedi. Bazen, ııı, kız arkadaşım geldiğinde, eee, ben mutfağa girmiyorum ve, hani, dışarıdan sipariş veriyoruz veya dışarıda aslında bir yemek yiyip, eee, birlikte vakit geçirdiğimiz durum oluyor. Evet, yani, burada çok güzel bir noktaya değindin. Iıı, bunu bu şekilde değerlendirmek sanırım çok daha iyi olacak. Hem belki birbirimizi tanımamız açısından da hem de ilişkileri aslında biraz daha belki de, böyle, sağlamlaştıracak şekilde, ııı, değerlendirmeler sanırım çok çok daha iyi olacak diyebilirim.
Değil mi? Evet, kesinlikle, eee, umuyorum, yani, sana yararlı olacak bir tavsiye vermişimdir. Eee, bir de biraz, böyle, eee, bir konuda da tavsiye vermek istiyorum. Eee, kullandığın ekran süresine göre, eee, bir amaç belirlemek de biraz daha, belki, bu konuda hedef belirlemene, eee, yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Yani, mesela, ııı, kullandığın, ııı, o ekran aracını ne için kullanıyorsun? Mesela, "Bu ekranı neden açıyorum?" ya da, eee, "Ne yapmak amacıyla, ııı, şu an bu telefonu ya da bilgisayarı kullanacağım?" Ya da, emm, "Ne kadar süre harcamalıyım?" gibi, eee, böyle, kendine bu soruları sorup biraz daha kendi kendine de, eee, bir amaç ve hedef belirlersen, belki, biraz daha bu, ııı, süreni azaltıp daha, eee, efektif kullanabilirsin diye düşünüyorum. Ne dersin?
Tabii ki. Muhtemelen. Ya, aslında yeni şeyler keşfetmek, eee, ve araştırmak, eee, burada, mesela bazı seyahat planlamalarını öncesinde çeşitli internet üzerinde, eee, bloglar, yazılar ve videoları takip etmek hoşuma gidiyor. Eee, ve buna göre de belki seyahat programımı güncellediğim çok durum olmuştu daha öncesinde. Yani, tabii ki de bunun üzerine veya tabii çeşitli, böyle, aklıma gelen, araştırmak istediğim, mesela bu, eee, halk oyunlarıyla alakalı bilgiyi de bu şekilde elde ettim. Sosyal medya üzerinden, aslında izlediğim bir video üzerinden. Ya, buna göre aslında bir, eee, yönlendirme yaparak, biraz, eee, kültür seviyesini yükseltme açısından, eee, çok daha verimli olacaktır. Eee, buradaki ekran süremin belli bir kısmını hem kısalttığımda hem de belli bir, eee, dönemini ayarladığımda, eee, benim için çok daha verimli olacak. Evet, eee, bunu şimdiden, eee, hissettim ve mutlaka değerlendireceğim.
Evet. Kesinlikle. Tabii, eee, yani özellikle bu ku bu tarz konularda, eee, kendini suçlamadan, ve, eee, biraz daha kendimize daha anlayışlı davranarak ilerlemek de her zaman, eee, mental olarak, eee, yapmak istediğimiz hedeflere daha hızlı gitmemize de yardımcı oluyor mutlaka. Bunu da, eee, söylemek istedim. Eee, dediğim gibi, umarım tavsiyelerim, eee, yararlı gelmiştir. Eee, biraz daha, eee, seni anlayabilmişimdir diye umuyorum. Eee, içini de döktü döktüysen eğer, yani, bu konuda, eee, umarım daha iyi yerlere doğru gidersin diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Ben de aynı şekilde. Eee, iyi olacağına eminim. Eee, çok kıymetli bilgiler paylaştın benimle açıkçası. Eee, bu bilgileri paylaştığın için çok mutluyum. Uyguladığımda da güzel, verimli sonuçlu durumlarla karşılaşırım. Çok teşekkür ediyorum.
Eee, ben teşekkür ediyorum. O hâlde kendine iyi bak. Tekrardan görüşmek üzere.
Hoşça kal.
Hoşça kal.